ก็เริ่มจะโตแล้วเหมือนกันค่ะ แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มทำงานใหม่ ๆ ไม่ ไม่นานมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ ไม่ ไม่เด็กมากสักเท่าไร อ่า ก็จำได้ว่า แต่ว่าเราอะก็ไม่เคยไปไง ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นไง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยลองไปดู แล้วก็แบบว่า อะ ช่วงนั้นก็จะเตรียมกับข้าว เตรียมอะไรพวกนี้ ใช่ไหม แล้วเราเองอะก็มี มีโอกาสได้ไปช่วยเขาเหมือนกันค่ะ เหมือนกับว่าไปช่วยเขาแบบว่า เอ่อ จัด เอ่อ พวก อะไรนะ พวกเงินที่เขาบอกว่ามา มาร่วมกันทำบุญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า แล้วเสร็จแล้วก็ อืม ก็มีการนับเงิน อะไรอย่างเงี้ย รวบรวมนับเงิน อย่างเงี้ย เราก็จะช่วยเขาแบบว่าเป็นนับเงิน อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ นับแบงค์ ใช่ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เป็นหน้าที่ที่เราแบบ เอ๊ย ถือเป็นหน้าที่ คือเด็กที่ทำได้ คือแบบว่า ต้องเอา เขาใส่ในซองมาไม่ใช่ ใช่ไหมคะ อืม
ล ใช่ ใช่ บางคนก็ใส่ซองมา แล้วก็แบบอย่างที่บาง ถ้าหากว่า เคยเห็นอยู่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะเป็นต้น ๆ ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นกล้วยอะค่ะ ที่มันเป็นลำต้น อา ที่มันเป็นลำต้น แล้วเขาก็จะเสียบ เอาไม้อะเสียบตามต้นใช่ไหมคะ ให้มันเป็นกิ่งก้าน ๆ ที่แบบยื่น ๆ ขึ้นมา แล้วก็จะเอาแบบว่า อ่า ตังค่ะ แบงค์ 20 เอย แบงค์ 100 เอย อะไรอย่างเงี้ย ส แล้วแบงค์ 50 เอ่ย ก็สอด ๆ ในไม้ค่ะที่เสียบกับลำต้น อะไรอย่างเงี้ย ก็จะดึง ๆ ๆ พวกนั้นออกมา อะไรแบบนี้ค่ะ เอ่อ ก็มานับ ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็รวบรวมกันว่า เอ่อ สาขานี้ ของคนนี้ ที่เขาไปเนี่ยมันได้เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย ทางนู้นได้เท่าไร ทางของแม่เราเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย ก็มารวบรวมกัน เพราะว่า เราอะ ก็ไม่ค่อยถนัดทำกับข้าว ท สักเท่าไร แล้วเราก็กลัวว่า อ่า เรา มันไม่ใช่บ้านเราเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะแบบ เอ่อ ไปเกะกะเขา อะไรอย่าง เงี้ย อาจจะไม่ถนัด อะไรอย่างเงี้ย อืม
ต้นกฐินเหรอคะ? อ๋อ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ คะ อืม ๆ อ๋อ ก็คือแบบมาเลือก เลือกทำหน้าที่ ที่ถนัดมากกว่า อย่างงี้ใช่ไหมคะ เออ แต่ตรงนั้นเขาก็แบ่ง แบ่งงานกันเป็นแบบว่า แบ่งงานกันดีเหมือนกันนะคะ คือแต่ละคนก็แล้วแต่ความถนัดด้วยเนาะ แล้วพองานออกมาอะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย สำเร็จผ่านพ้นไปด้วยดีไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ อืม อ๋อ ก็จำได้ว่า เหมือนกับว่า เขาก็แบบว่าเอา เอาอาหารเนาะไปถวายพระอะไรเรียบร้อย เลี้ยง เลี้ยงอะไรเรียบร้อย พอเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อย ใช่ไหมคะ เขาก็จะมีขั้นตอนที่บอกว่าทำบุญอะค่ะ อันเนี้ยค่ะเขาจะแบบรวบรวมของทุก ๆ คนใช่ไหมคะ ไปทำบุญถวายพระ พอเสร็จแล้วอะ พระท่านเขาก็จะมีประกาศว่า เอ่อ ตอนแรกก็จะ ก่อนจะประกาศนะเขาก็จะนับเงินก่อนค่ะว่า นับว่าได้เท่าไร ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ของ ของ ของกลุ่มนี้นะคะ อ่า ได้เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย พอนับกันครบถ้วน ตรงกันปุ๊บ ข พระท่านน่ะก็จะประกาศว่า อ่า เนี่ยของกลุ่มนี้นะ ของหมู่บ้านนี้นะ เอ่อ ได้เท่าไร เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย ก็จะประกาศ แล้วก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ เออ เสร็จแล้ว
ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อ๋อ เขาก็เปิดเผยกันเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ? ตอนที่เขาประกาศอะ อา ค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ เขามีประกาศเลยค่ะ แบบว่าคนก็มานั่งเต็มศาลาเลยนะเท่าที่เราจำได้ แล้วเขาก็บอกว่า เอ่อ พระท่านก็บอกว่า เอ่อ เนี่ย เอ่อ เท่านี้ ยอดเท่านี้ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็ได้ยินถ้วนทั่วกัน อะไรแบบนี้ค่ะ เออ แล้วก็แบบว่าพอเสร็จแล้วค่ะ ก็จะแบบว่า ก็จะเป็น อืม ก็จะเป็นถึงเวลาที่กินอาหารค่ะ ก็ เราก็จำได้ว่า โอ้โฮ อาหารอะมันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เอ่อ ทั้งไม่ใช่แบบ ค่ะ
ค่ะ อืม เป็นยังไงต่อคะ? อุ๊ย! อาหารใน ทานในวัดเหรอคะ หรือว่าทานที่ไหนคะ งานบุญตรงนั้นอะคะ?

ค เคยเจอเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเป็นคนละที่ อะไรแบบนี้ค่ะ เออ แต่ว่าบรรยากาศมันก็อาจจะแตกต่างกัน สถานที่อะมันแตกต่างกัน อะไรแบบนี้ค่ะ อาหาร แต่ว่าอาหารส่วนใหญ่เราจะไปภาคอีสานทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะว่าแม่อะเป็น คนอีสาน เออ แล้วก็จะญาติ ๆ เป็นคนอีสาน อุ๊ย
อือ อ๋อ แต่ว่าเราก็ทาน เราทานเป็นใช่ไหมคะ? ทานได้ตั้งแต่กรุงเทพ
อุ๊ย <laughs> จะบอกว่าทานเป็นไหม ทานไม่เป็นเลยค่ะ ตอนนั้นก็เลือกดูลำบากใจเหมือนกัน เพราะว่าเราอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็ก ๆ ใช่ไหมคะ เราก็เลยบอก เออ เราดูสิว่า มันมีอะไรที่เรากินได้บ้าง อะไรเงี้ย
ค่ะ เออ <chuckles> เหมือนว่าก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันอย่างงี้ใช่ไหมคะ พอไปอยู่ที่นู่น คือไปนานไหมคะเนี่ย? ตอนที่เราไปงานบุญอะ เพราะว่าเดินทางด้วยเนาะ?
ใช่ ๆ รู้สึกว่า ใช่ ๆ รู้สึกจะไปแค่คืนหรือ 2 คืนเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็กลับ เหมือนกับคืนหนึ่งอะ ก็แบบไปค้างใช่ไหม แล้วก็อีกคืนหนึ่งอะ เขาก็จะ เอ่อ อีกวันหนึ่งเขาก็จะทำกับข้าว อะไรอย่างเงี้ย ไป ถ เตรียมถวายพระ อะไรอย่างเงี้ย ก็ไปช่วยอะไรต่าง ๆ ที่ว่านับเงิน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอถวายพระเสร็จเรียบร้อย พระท่านรับเงินเสร็จปุ๊บก็ประกาศ ว่าได้เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หลังจากนั้นเราก็กินข้าวใช่ไหมคะ เออ อะไรแบบนี้ ก็เลย ก็อีกคืนหนึ่งก็ได้นอนค้างอีกคืนหนึ่ง อีกวันหนึ่งอะกลับบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อ๋อ ตอนที่กลับนี่คือแบบต้องเดินทางทั้งคืนเลยไหมคะ เหมือนว่าต้องนั่งรถนานไหมคะเนี่ย จากกรุงเทพไปที่โน่นอะค่ะ?
ตอนนั้นนะ ถ้ายโสธรน่าจะประมาณ 6 หรือ 7 ชั่วโมงได้อะค่ะ อะฮะ ก็น่าจะไปถึง ใช่ ๆ ก็
อ๋อ หกถึงเจ็ด ชั่วโมง ประมาณ เจ็ดแปดร้อย โลได้เลยไหมคะนั่นน่ะ?
อืม น่าจะได้มั้งคะ น่าจะ 700-800 โลได้ค่ะ เออ ใช่ค่ะ เพราะว่า อา สมมติว่าถ้าหากว่า ถ้า เอ่อ เอาคิดง่าย ๆ ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางตอนเช้า ใช่ไหมคะ มันก็จะไปถึงตอนสักประมาณแบบว่าเย็น ๆ ไร ค่ำ ๆ อะไรแบบนี้ค่ะ อา ประมาณนั้นเลยค่ะ
อ๋อ ค่ะ

ถ้าไปงานบุญแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็ อา อาจจะดูว่าชาวบ้านอะ เขา เขามีอะไรให้เราช่วยได้บ้างนอกจากแกะซอง อาจจะแบบว่าไป ไปถามเขาในครัวก็ได้ค่ะ ถ้าหากว่า เออ เขาอาจจะแบบขาดคนล้างถ้วยล้างชามอะไรแบบนี้ มันก็ง่าย ๆ ใช่ไหม เพราะว่าล้างถ้วยช้างชามทุกคนอาจจะแบบเคยทำกันทั้งนั้นที่บ้านตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย อาจจะขาดคนล้างชามก็ได้ เราอาจจะไปช่วยแบบแสดงความมีน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่า เออ มีอะไรให้ช่วยไหม อะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่า เออ เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่า เข้าเมืองตาอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย อยู่ ถ้าบ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น มันก็เหมือนกัน ถึงแม้ว่าเราจะไปแค่แป๊บเดียวอะ แต่เราก็ควรแสดงความมีน้ำใจ หรือว่าแสดง แสดงความกระตือร้นว่า เราอะอยากจะช่วย หรือว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งแม้ว่าบางทีนะ ถึงเราจะส ไปเสนอว่า เออ เดี๋ยวหนูช่วยอันนั้นนู่น ๆ เนี่ย ๆ เขาอะกลับปฏิเสธเราด้วยซ้ำไปว่า "ไม่ต้อง ๆ อะไรเงี้ย ไป ไปนั่งพักผ่อนในบ้านเถอะ ไม่ต้องทำอะไร" เรา จนเราอะ เราอะก็ทำอย่างเงี้ย คือเราแบบว่า มีอะไรให้หนูช่วยไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า เขาบอกว่า "เออ ไปกินข้าวสิ" อะไรอย่างเงี้ย พอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหม เราก็จะบอกเขาว่า เออ มีอะไรให้หนูช่วยไหม เดี๋ยวหนูล้างจานให้ไหม อะไรอย่างเงี้ย "โอ้ ไม่ต้อง ไม่ต้อง อะไรอย่างเงี้ย เข้าไปในบ้านเลย อะไรอย่างเงี้ย ไปพักผ่อน อะไรอย่างเงี้ย" จนเราต้องไปหาอะไรทำที่เราบอกว่า เราไปช่วยคนนับเงิน ไป เราแกะซองไปเอาเงินออกจากต้นกระถิ ต้น ต้นผ้าป่า อะไรอย่างเงี้ย ไปมาทำ ใช่ นั่นแหละค่ะ
ค่ะ อืม ๆ อา ค่ะ เข้าเมืองตาหลิวเหรอ? อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ต้นผ้าป่า อา โอ้โฮ ถือว่าจริง ๆ แค่เราเสนอตัวเองอะ บางทีเขายังเกรงใจเราเลยเนาะ ใช่ไหมคะ? แบบว่า เออ อืม ค่ะ เออ ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักเนาะ
อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ บางทีเราไม่ ใช่ ขนาดว่าเราอยากจะ จะ จะ ส จะทำแล้วเขาก็ยังไม่ให้เราทำอะไรเลย มันก็ เออ รู้สึกดี เขาอาจจะแบบคิดว่าเราเป็นแขกก็ได้มั้ง ก็เลยไม่ได้ให้เราทำ หรือไม่ก็อาจจะมีคนที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย หรือไม่อาจจะ ไม่ไว้ใจก็ได้ เราก็คิดในทางที่ดี เอ๊ย เดี๋ยวมาทำข้าวของแตกหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไม่รู้ว่า เออ ที่ช่วย ช จานชามมันจะต้องวางตรงไหนอะไร แบบอาจจะเกะกะอะไร ให้เขาก็ได้ ก็อาจจะ งี้ก็ได้
ค่ะ เออ ๆ อ อืม ค่ะ เออ เราก็คิดว่า เขาเองก็บอกว่า เอ๊ย เขาทำเองก็น่าจะสะดวกกว่าอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
อืม ใช่ ๆ ๆ อาจจะคล่องตัวกว่า สะดวกกว่าก็ได้ค่ะ เออ แต่มันก็มีอุปสรรคนะ
โอ้ ก็เป็น อะไรก็ ยังไงคะ?
เอ่อ มัน เอ๊ย มีอุปสรรคตรงที่แค่แบบว่า อา อาจจะแบบที่นอน อะไรอย่างเงี้ย มันแปลกที่ อะไรอย่างเงี้ย อย่างเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมคะ เราก็จะนอนที่นอน มีห้องนอนอะไรของเราส่วนตัว แต่เราอะจะไปนอนก็ไปบ้านคนอื่น อาจจะต้องนอนกับพื้น อะไรอย่างเงี้ย นอนหลาย ๆ คนรวมกันหน่อย แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีเหมือนกัน ก็โอเค ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกันค่ะ อืม อะไรแบบนั้น
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คืออยู่ที่ความตั้งใจของเราเนาะ เราอยากจะไป พาคุณแม่ เพราะคุณแม่ท่านเองก็น่าจะมีความสุขเนาะ ได้ไปอยู่อะไรกับ กับครอบครัวแล้วเราเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเนาะ แล้วประสบการณ์ตรงนี้คือเราก็ไม่ได้หาได้ง่าย ๆ เพราะเราก็ไม่ได้ทำบ่อย ๆ ด้วยใช่ไหมคะ? โอ้โฮ วันนี้ฟังเราแล้วก็สนุกมากเลยอะค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันเลย วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เอาไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ อืม ถูกเลย ถูกต้องเลยค่ะ อือ

อา เราจำได้ว่า ตอนนั้นน่ะ มัน เราไปที่บ้านเหมือนกับเป็นบ้านงานมั้งคะ บ้านงานที่แบบว่า เอ่อ บ้านนี้เขาก็จะมีพื้นที่กว้างขวาง อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็เหมือนกับเขาก็กำลังเตรียมพวกกับข่งกับข้าว อะไรแบบนี้ เหมือนกับทุกคนน่ะ เหมือนกับในหมู่บ้านอะเนาะ แบบว่า เออ หลาย ๆ คนน่ะ ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันเนี่ย อ่า อยู่ อยู่ในหมู่บ้าน แล้วก็อยู่บ้านใกล้เคียงกันอันเนี้ย มาช่วยกันทำ เตรียมหุงหาอาหาร ทำกับข้าว อะไรแบบเนี้ย คือมันเหมือนแบบมันครึกครื้นมันอย่างเงี้ย ผู้คนเยอะแยะ อะไรอย่างเงี้ย เออก็แปลกดี
อืม ค่ะ อืม เหมือนว่าผู้คนในชุมชนเขามาช่วยกัน อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่เลยค่ะ แบบก้าน บ้านใกล้เรือนเคียงกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อยู่บ้านใกล้ ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย ในหมู่บ้านเดียวกัน อะไรแบบเนี้ย เขาก็มาช่วยกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ ตอนนั้นเราก็ เออ เพราะว่าเราปกติอะเราก็บอกก่อนเลยว่า เราอยู่ในกรุงเทพ แล้วมันไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะ ที่ ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ มันก็แปลกตาเราดีเหมือนกันน่ะค่ะ
อืม อืม แล้วพอเราเห็นว่า ทุกคนมาช่วยกัน คือเป็นคนที่เป็นญาติเรา แต่ว่าบางที ก็คือเราเองก็ไม่ได้รู้จักด้วย อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม เราว่า น่าจะ เอ่อ บ้านนี้น่าจะเป็นบ้าน บ้านญาติเราเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็เราอะ ก็ แต่เราไม่รู้จักเขานะ แต่คนที่มาช่วยกันเนี่ย น่าจะเป็นคนที่อยู่ระแวกบ้านเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาช่วย ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ บางคนก็แบบว่าหั่นผัก เตรียมของ อะไรอย่างเงี้ย บางคนก็ เอ่อ ล้างถ้วย ล้างชามนะคะ บางคน ก็หั่นหมู หั่นไก่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ ที่เราเห็นอะนะคะ อา
อ๋อ ค่ะ อ๋อ แต่ละคน คือเขามีหน้าที่ แล้วก็มีแบ่งหน้าที่กัน อย่างงี้ใช่ไหมคะ ต่างคนก็ต่างช่วยกัน โอ้โฮ นะ เป็นอะไรที่ดูอบอุ่นมากเลยนะคะ แล้วอย่างงี้ค่ะ บรรยากาศในงานพอช่วยกันเสร็จแล้ว ประเพณีที่นู่นเขาเป็นยังไงบ้างคะ?
อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม